Auf jeden Fall. Also, weil grade auch in den USA bei den Yard Sales also, wir haben da so gute Deals gemacht, teilweise bei Sachen, also
Ja, okay, mhm.
wo man irgendwie diesen Antik-Shops äh, da waren wir zum Beispiel oft, äh, und das ist wirklich auch vielleicht noch 'ne Reiselektion, die ich gelernt habe. Also, man kann auch günstiger wegkommen, wenn man 'n bisschen aufpasst und 'n bisschen sich besser informiert. Weil wir waren ganz oft in diesen Antikmärkten und da waren dann immer so Backformen, so also, so Lasagne-Form oder so was. Und ich war immer so: „Ich will die, die schauen so cool aus.“ Und mein Vater war dann immer so: „Eigentlich sind die nichts Besonderes gewesen und damals in den 80ern hatte die gefühlt jeder“ so nach'm Motto. Und ich war halt so: „Okay.“ Und dann kosteten die Dinger dort aber immer so 20, 30 $ und, na ja, ich war halt so: „Ja, das ist schon ziemlich viel Geld für so was“, ja.
Bei den Okay. Mhm, verstehe. <giggles> Okay. Mhm. Okay. Boah, okay. Ja, ja, klar. Finde ich auch.
Und dann sind wir irgendwann halt auf diese Yard Sales gegangen, einfach durch Zufall und, ja, dann, was sehe ich dort? Richtig, genau, diese Backform und dann so: „Ja, wie viel k” Yard Sales, das sind, ähm, so Garten-Sales. Ja, genau, Yard, ja.
J j ja, ne, w Jahr-Sales? J ach so, Yard, ah, okay. Mhm, ah, okay, interessant. Ach, ist das w ah, schön. Gibt's das dann wirklich da so in Amerika, wie man sich das so klassisch vorstellt, dass dann jeder so irgendwie vor seiner Garage dann irgendwas hat? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Ja. Ja, doch, genauso. Und das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Also, wirklich, das ist so eine Sache Also, so, in Deutschland kenne ich das nicht wirklich. Also, klar, wir haben unsere großen Flohmärkte und so, aber dann das ist ja ganz anders vom Aufbau her, als wenn du einfach von Haus zu Haus fährst und dann sitzen da Leute und du unterhältst dich mit denen und so und guckst dir deren Kram an. Und ich muss auch sagen, dass also, klar gibt's auch Leute, die unverschämte Preise haben, aber viele waren wirklich ja. Und dann in Bezug auf die Backform war das zum Beispiel auch so, dass dann einfach „ja, wie viel hättest du dafür gern?“ Und dann so: „Ja, 50 Cent, 1 Dollar.“ War ich nur: „Ja, zack, direkt, äh, 4 verschiedene Backformen mit eingeno reingenommen“, ja.
Ah, cool. Ah, okay. <chuckles> Ne. Mhm. <chuckles> Mhm, klar. <laughs> Zack. Super. <chuckles> Okay, interessant, ähm, und dann darüber hast du dich dann wirklich dann auch im Vorfeld informiert, dass es diese diese Yard Markets da gibt? Oder w wie wie bist du drauf gekommen?
Nein.